Halli, hallo, hallöle.
Hallo. Na?
Wie geht es dir?
Ganz gut.
Das freut mich.
Und wie
Wie wie es mir geht? Ja.
Und wie geht's di
Mir geht es auch ganz gut. Äh, äh, ich sitze hier, habe meinen Kater neben mir liegen und, äh, äh, bin schon am Überlegen, was ich heute eigentlich mir zum Abendessen mache, weil meine Suppe ist jetzt alle. Und, äh, ja, ansonsten
Ja? Und hast du dann noch, äh, Zutaten?
Ne, also, das ist ja das ne? W Wir hatten da ja schon mal drüber ger äh, gesprochen, dass ich 'n gestörtes Verhältnis zu Lebensmitteln habe. Äh, wenn ich wenn ich koche, dann mache ich alles.
Äh, ah, dann musst du immer frisch kaufen?
Ne? Ich mach ne? Vor allem, ich mache alles. Also, ich mache, äh, w ne? Wenn ich wenn ich mir vornehme, etwas zu kochen, dann mache ich alles. Ich ich da gibt's keine Reste. Weil wenn es Reste gibt, dann ist das ja potenziell etwas, was ich dann, äh, äh, äh, äh, äh, wieder wegwerfen müsste, weil ich dann ne? Ne, also, ich mache dann komplett, es war 'n riesiger Topf, den ich gemacht habe. Äh, Zutaten sind alle. Da, äh da ist nix übrig. Es waren 2 1/2 kg Kartoffeln, äh, 'n ganzer Blumenkohlkopf, äh, äh, 'ne Packung, ich glaube 1 1/2 kg Möhren und und, äh, äh, 500 g Paprika und so.
Mhm. Ja, aber vielleicht vielleicht hast du noch was in der Tiefkühltruhe das du essen kannst.
Du, meine Tiefkühltruhe ist bis zum bis zum, äh also, die ist voll bis oben hin. Ähm, da gibt's bestimmt was, was ich essen kann. Die Frage ist nur, habe ich darauf Lust? Das ist die Frage, die ich mir halt stelle. Mache ich mir heute was? Also, ich habe ja zum Beispiel auch noch Fertiggerichte oder so was. Oder, äh, äh, mache ich irgendwas warm, was ich in der Mikrowelle, äh in der in der Tiefkühltruhe habe. Das muss ich noch entscheiden.
Wieso? Ja. Ja.